أنا باواجِه مشكلة كده بصراحة والموضوع بقى ضاغط عليّا جدًا وموتّرني، بسبب إن أنا ما بقيتش عارفة أسيطر على الوضع خالص ومحتاجة فعلًا بقى أعرف يعني أحِل الموضوع ده إزاي. فكرة إن أنا بجد لمّا باجي بقى بالليل كده آخِر اليوم عشان بقى أحس إن أنا خلاص اليوم بيخلص وبكده، باحس إن أنا عندي شراهة فظيعة بالذّات بقى ناحية الحلويات. يعني دايمًا باحس إن أنا لازم كده أقعُد أتفرّج على التليفزيون ويبقى قُدّامي أكل كتير بقى وأقعُد أتسلّى عليه وكده، والموضوع ده بجد بقى موتّرني وضاغطني جدًا ومحتاجة أعرف أحِلّه إزاي.
إمم. آ آه. إمم. بُصّي، هو موضوع إنِّك الشراهة بتزيد عندِك بالليل ديّة، ده وضع طبيعي على فكرة بيحصل عند ناس كتيرة أوي في النقطة دِيّة بالتحديد، خصوصًا الوقت بتاع بالليل. بس أنتِ بالنسبة لِك أنتِ أكتر شراهة بتيجي لِك كده ك بشكل نَفْسي، يعني أنتِ بتحسّي إنِّك عاوزة تاكلي كده وخلاص، والّا بتحسّي فعلًا بالجوع في الوقت بتاع بالليل ده بالذّات؟
إمم. هاقول لك، لأ بصراحة أنا الموضوع بالنسبة لي مش جوع خالص لإنّي بابقى ممكن لسّه مثلًا يعني أ هاقول لك، يعني أنا بابقى خلاص متغدّية مثلًا الساعة 19:00 مثلًا والّا حاجة وخلاص بقى آآ اتغدّينا وشربنا شاي وما أعرفش إيه وكده وخلاص بقى اليوم ب خِلِص أصلًا، أنا لسّه متغدّية ومش جعانة خالص فعلًا. بس عارف بقى وقت اللي هو إيه، أنا هاقعُد مع نَفْسي شوية فأقوم بقى عامله لي مثلًا أو طالبة كمان حتّى من برّه كيكة، مثلًا رُز بلبن، أي حاجة مسكّرة، أي حاجة بجد مسكّرة ممكن آكُلها يع آآ بس، فابقى باحال ب عارف، باحس كده إن الموضوع فعلًا نَفْسي أكتر لإنّي دايمًا باحس إن أنا باكافئ نَفْسي بالطريقة دي، إن أنا آه، أنتِ خلصتِ بقى اليوم وعملتِ كل المسئوليات اللي وراكِ والكلام ده كُلّه، فيالّا بقى كافئي نَفْسِك بقى، اشربي حاجة برضه ممكن تكون عصير أو أي حاجة كده مش صحّية أوي برضه ويالّا بقى كُلي مثلًا حلويات، شوفي بقى هتطلُبي لنَفْسِك إيه عشان ترفَّهي عن نَفْسِك وكده. فباحس فعلًا إن الموضوع آآ نَفْسي تمامًا فعلًا يعني.
إمم. آه. ياه! إمم. بالضبط. آه. طبيعي. هو الموضوع فعلًا نَفْسي بشكل كبير جدًا، بدليل إنِّك و بتكوني مثلًا متعشيّة أو واكلة، وبتحسِّسي نَفْسِك إنِّك كمكافأة لنهاية اليوم بتاعِك، في في نهاية الليل، بس فكرة الحلويّات ديَّة على فكرة، هي الموضوع ساعات هو فن نَفْسي فعلًا يعني نسبة السكّر لمّا تخُشّ في الجسم يعني بتحس الواحد ساعات بال بالإحساس بال بال بالسعادة والحاجات دي كلّها يعني، بس أنتِ بالنسبة لِك مثلًا، هل لمّا بتاكلي الحاجات ديَّة أو مع الوقت مثلًا الموضوع ده ابتدى معاكِ من فترة كبيرة أوي، والَّا لسّه دي عادة قريبة أوي تحصل معاكِ؟
امم. خليني بُصّ، هاقول لك أنا بصراحة، أنا زمان، آآ، كُنت مثلًا إيه العادة دي كانت موجودة بس ما كانتش بالليل يعني، كُنت مثلًا آآ، يوم الخميس بقى وأنا بقى مرَوّحة من الشغل مثلًا أو كده، كان قبل الجواز يعني قبل بقى ما أروّح من الشغل الساعة مثلًا 18:00 19:00 يوم الخميس بالذات، يعني عارف بقى فكرة اللي إيه، الweekend بقى والأسبوع خلص وكُنت آه، وكُنت باكافئ نَفْسي برضه اللي هو أنا بادخل السوبر ماركت ألِمّ شويّة حاجات كده بقى اللي هو إيه يلّا بقى الweekend هيبتدي جمعة وسبت فنجيب بقى حاجات ن إيه، نتسلى فيها بقى وإحنا بنتفرّج على حاجة والكلام ده كلّه، فالموضوع بدأ بصراحة معايا من هنا يعني، لمّا بقى اتجوّزت وبدأ يبقى المسئوليات أكتر كمان بكتير و والضغوطات كمان زادت وكده، وأنا كمان مخلّفة وعندي بنت، فبابقى عارف ما حاسّة إن هو إيه أنا أخيرًا قعدت لوحدي آآ، فاهم الفكرة اللي هو إيه، أنا أخيرًا قاعدة لوحدي آه بالضبط، وقاعدة لوحدي كده بقى وباتفرّج على حاجة لوحدي من غير أي مسئولية من غير ما أي حد يقول لي ماما أنا عايز أشرب، ماما تعالي دخليني ما أعرفش بيبّي، ماما ما أعرفش إيه، فاهم اللي هو إيه ده الله يعني بنتي نامت خلاص، فأنا قاعدة لوحدي بقى ومش باعمل أي حاجة ف الله يعني إيه المشكلة لمّا أعمل كده، فبصراحة الم امم، فالموضوع فعلًا بدأ معايا لمّا يعني بدأ أكتر بقى يبقى كُلّ يوم مثلًا بَدَل يوم الخميس، من أوّل ما أنا بدأت إن أنا يبقى عندي مسئوليات كتير أوي، وإن أنا أبقى مضغوطة طول اليوم، فبابقى حاسّة اللي هو أنا ده المنفَذ بتاعي أنا ده اليو الساعة الوحيدة اللي باقعدها لوحدي، فليه ما أعملش حاجة مثلًا أنا باحبها لإن أنا باحب فعلًا الحلويّات أوي، باحب فكرة إن في حاجة مسكّرة كده باكلها، باحب الشوكولاتة مثلًا، يعني اللي هو، أنا يوم ما باحب أوي إن أنا أكافئ نَفْسي، آه، باطلب molten cake بقى مليانة شوكولاتة من جوّه وبتاع فاللي هو، آه <laughs> فبجد أنا باحِس اللي هو دي المكافأة الوحيدة اللي أنا أستاهلها يعني فاهم قصدي؟
آه. تمام. آه، نهاية الأسبوع. امم. أيوه. امم. أها. آه صح، كتير. امم. بالضبط. مكافأة طبعًا، امم. أها. امم. طبعًا، أها. يا نهار أبيض! امم. آه، صح، آه طبعًا هو بُصّي، اللي اللي أنتِ بتقوليه ده كلّه، دي حاجة طبيعية جدًا عند مع عند كل الناس تقريبًا، بس فيه اللي بيعرف يقاومها، وفيه اللي لسه، بس أنتِ كويس جدًا إنِّك بدأتِ تلاحظي الموضوع دَوّة، وبدأتِ تحطّي إيدِك على المشكلة نَفْسها، وبدأتِ تشوفي الحلّ بتاعه كم أو بدأتِ تحطي نَفْسِ إيدِك على الأساس بتاع المشكلة كلّها. هو موضوع الأكل بالليل أكتر، أو الشراهة اللي بتيجي لِك بالليل دِيّة، بتبقى معظمها مكافأة لنَفْسِك على حاجة، أو ضغط أنتِ مرّيتِ بيه في خلال اليوم، فهو ده وضع طبيعي، ما تقلقيش منُّه، بس فكرة الحلّ بتاعه، هي بتحتاج شوية وقت، وصبر أكتر، بس قولي لي مبدئيًا، أنتِ عندِك مثلًا، هل لاحظتِ أي تغيُّر يعني في جسمِك، في صحتِك، نتيجة الشراهة اللي بتحصل لِك بالليل دي، أو أكل السكّريّات بالليل دِيّة يعني، لاحظتِ في تغيُّر بدأ يظهر عليكِ؟ زيادة وزن، آآ أي حاجات، أو أي حاجات مثلًا عضوية، أو أمراض متعلّقة بال بزيادة وزن، أو حاجة زي كده، هل حاجة زَيّ دِيّة ل لاحظتيها مؤخرًا؟
بالضبط. إمم. إمم. بُص، الصراحة أنا يعني ممكن أكون زدت فعلًا في الوزن شوية، لإن أنا أصلًا بقى كنت لسه بقى خارجة من الحمل والولادة والكلام ده كلّه، ففعلًا ده جزء مهم جدًا مأثّر عليّا، لإن أنا حاسّة دايمًا بالإحباط أصلًا ناحية إن أنا مش عارفة أخسّ، فباكل بقى اللي هو خلاص كده، كده خربانة زي ما بيقولوا، فإيه المشكلة؟ يالّا مش مشكلة، آديني آآ باتبسط وخلاص، اللي هو هنعيش كام مَرّة بقى والكلام ده يعني، فبصراحة آه، يعني أنا حاسّة إن أنا فعلًا وزني مش بيقِل خالص، يعني أنا كنت المفروض إن أنا أخسّ بعد ما خلّفت وكده، بس لأ، بالعكس أنا حاسّة إن الموضوع زايد، إن أنا مش عارفة أضبّط أكلي، وعايزة أقول لك إن هو كمان بقى على فكرة بيأثّر في نومي جدًا، لإنّي أنا بعد ما باكل سكّريّات، ما أعرفش ليه ما باعرفش أروح في النوم كويس يعني، باحسّ إن أنا باخد وقت عقبال ما أروح في النوم، آآ باحس إن أنا سِهرت أكتر، ما أعرفش بقى ده بسبب حاجة معيّنة بتحصل في الجسم والّا إيه، أنا مش عارفة بصراحة، بس بالاحظ ده فعلًا، كإنّي فوّقت نَفْسي كده، الأكل فوّقني أو كده، فبصراحة أنا نفْسي فعلًاً إن أنا أبطّل العادة دي، أو إن أنا حتى لو عملت كده، تبقى حاجة مثلًاً صحّية أو كده، بس أنا بصراحة مش عارفة أسيطر على الموضوع إزاي؟ مش عارفة أهندله يعني.
إمم. إمم صح. آه. بالضبط. امم. صحيح. إمم. أكيد طبعًا، هو طبعًا، يعني وجود السكريات حتّى بالليل ده بيفوّق المخ بشكل كبير جدًا، لأن غذا المخ أصلًا كُلّه عبارة عن دهون وسكريات، فكده كده حتّى لمّا بتاكلي بتلاقي نفسِك فُقتِ، فطبعًا، ده مليون في الميّة لازم يأثّر شوية على النوم بتاعِك بشكل كبير أوي. وحتّة ال ال المكافأة ديَّة الواحد، ده طبيعي جدًا لمّا بتحسّي إنِّك مثلًا مضغوطة، متوترة، أي حاجة بتحصل، عاوزة تكافئي نفسِك، فبتلاقي أكتر حاجة بتبقى سهلة قدّامِك إنِّك تكافئي نفسِك بيها، بيتمثّل في الأكل، خصوصًا الحاجات الحلوة، زي ما أنتِ قُلتِ مثلًا، شوكلا شوكولاتة أو molten cake أو أي سكريات مهمًا كانت، الفكرة كلّها دلوقتي إن إزاي ت ت يعني تواجهي الإغراءات بتاعة إنِّك تكافئي نفسِك بالطريقة ديَّة، فهل في أي محاولات أنتِ عملتيها قبل كده علشان تمنعي نفسِك، بما إنِّك حطيتِ إيدِك على المشكلة نفسها؟ عملتِ أي محاولات عشان تمنعي نفسك عن عن الأكل الحلويات؟
إمم. امم. امم. إمم. بُصّ، هاقول لَك الصراحة أنا كنت باحاول على قد ما أقدر، إن أنا أخرّج نفسي من فكرة المكافأة، يعني لأ عادي أنا مش لازم أكافئ نفسي، عادي إيه المشكلة يعني يوم وخلِص وخلاص، آآ، فاهم اللي هو إيه أطلّع نفسي من الحتّة النفسية دي شوية، بحيث إن أنا فعلًاً ما أحتاجش إن أنا أكافئ نفسي في آخر اليوم، فاقوم بقى جايبة حاجة حلوة، أو مثلًا، آآ، أقول لأ خلاص بقى مش لازم أجيب لنفسي حاجة النهارده أو كده، بس بصراحة ما عرفتش، لإن بجد باحس إن أنا اللي هو أنا نَجَوت النهارده من اليوم، ومن المسؤوليات وبتاع، فاللي هو لأ، إزاي يعني، إيه المشكلة؟ ما أكافئ نفسي إيه المشكلة أما أحس إن أنا، آآ، باجيب لنفسي حاجة بتبسطني أو كده فالموضوع بصراحة ما نفعش معايا أوي، بس برضه يعني فكرة إن أنا مثلًا أمنع خالص دي، حسّيت إنها هتبقى صعبة عليَّ، لإن الموضوع أنا متعوّدة عليه، فاهم قصدي؟ فمش عارفة أمنع إزاي، إمم.
إمم. إمم. بالضبط. إمم. آه. صحيح، بالضبط هو الموضوع فعلًا بيبقى تعوّد بشكل كبير جدًا، وخلاص جسمِك نَفْسه ومخِّك رتّب نفسه إن هو لازم الفترة بتاعة بالليل يكافئ نفسه عن طريق السكريات اللي بتخُشّ الجسم، بس هو هو ده إحساس طبيعي، بس عشان تواجهي حاجة زي كده والإغراءات اللي بت أنتِ بتواجهيها دي بالليل بالذات، هو ممكن تتغلّبي عليها بشكل تاني خالص. من كلامِك واضح إن أنتِ لسّه يعني، طلعتِ من حَمل قريب مثلًا، أو بقى له فترة شوية، وممكن أثّر على شكلِك، أثّر على جسمِك، زاد في الوزن شوية، فليه لأ، ما تحطّيش مثلًا زي هدف كده في الوزن بالذات إنِّك تحاولي تنزّلي وزنِك، وتحطّي لنفسِك وزن معيّن إنِّك لازم توصلي له، لمّا تحطّي الهدف ده قدّامِك، هتسعي له بكُلّ الطرق، مين ما فيش حد في الدنيا كلّها ما بيحبش يقلِّل من وزنه. فأنتِ بالتالي لمّا تحطّي قدّامِك هدف زي موضوع الوزن دوَّة إنِّك عاوزة تقلِّليه، ده ممكن بشكل كبير جدًا هيقلِّل عندِك الشراهة بتاعة ال بتاعة الأكل بالليل، أو بتاعة الحلويات بالخصوص، هل دي حاجة ممكن تجرّبيها، ممكن تنفع معاكِ؟
إمم. صح. بُص، الصراحة آه، ممكن تنفع جدًا، لإن أنا فعلًا محتاجة إن أنا أخِس، يعني أنا فعلًا فكرة إن أنا إن أنا أقلِّل وزْني أو إن أنا أحط الهدف ده قدامي، فعلًا أنا محتاجة أعمل كده جدًا، لإن فعلًا في وزْن كبير جدًا محتاجة إن أنا أقلّله ومحتاجة أرجع لوزْني أصلًا قبل الحمْل والكلام ده كلّه، يعني فعلًا أنا محتاجة أعمل كده. بس أنا بصراحة فكرة إن أنا أمنع كل حاجة مرة واحدة، هي دي اللي موتّراني، يعني عارف فكرة إن أنا محتاجة إن أنا آخد مثلًا الموضوع واحدة واحدة أو كده، مش عارفة بصراحة، يعني كل ما آجي أبدأ، أفكّر "إيه ده؟ هو أنا هاوقّف كل ده مرة واحدة، يعني هاعملها إزاي دي؟!" فاهم قصدي؟ يعني بصراحة حاسّة دايمًا إن أنا خايفة من النقطة دي بسبب كده.
إمم. إمم. آه. إمم. هو طبعًا طبعًا لازم هتحسّي إنِّك خايفة ومتردّدة من الحتّة ديّة بشكل كبير جدًا، خصوصًا في وجود الإغراءات يعني مثلًا، أنتِ لمّا بتحبّي الشوكولاتات والحاجات دي كلّها خلاص هو المخ بتاعِك بيبقى متعوّد عليها بشكل كبير جدًا، هو الموضوع كده، كده هييجي بشكل تدريجي على قد ما تقدري. بس أنتِ لمّا يكون قدّامِك هدف معين هتحطّيه دلوقتي، هيبقى ده هو الحاجة الوحيدة اللي بترضيكِ، أو بترضي مُخِّك أو بترضي تفكيرِك في نَفْس الوقت، إن أنتِ وزْن معيّن عاوزة توصلي له، بس في نَفْس الوقت أنتِ اِبعدي عن نَفْسِك خالص كل الإغراءات مهمًا كانت يعني، حاولي على قد ما تقدري كمان إنِّك تبعدي عن التوتّر بشكل كبير، على فكرة التوتّر ساعات بشكل كبير جدًا، هو اللي بيخلّيكِ تحسّي بجوع كاذب، اللي هو أنتِ عاوزة تاخدي سُكّريّات وحلويات، عشان المخ يرتاح ويأقلم نَفْسه على التوتّر اللي هو بيبقى فيه، دي حاجة، الحاجة التانية لأ حاولي تشغِلي نَفْسِك في حاجات كتيرة أوي، حاولي تتفرّجي مثلًا على إمم، على مثلًا ال الناس والسِمْنة والحاجات اللي هُم بتحصل مثلًا، في وَثائقيّات كتيرة أوي بتيجي مثلًا عن السِمْنة، بتيجي عن الأمراض اللي هي المُزْمنة، زي الضغط والسُكّر والحاجات دي كلّها، كل ما بتتفرّجي على الحاجات دي كلّها، دوّة بالتالي هيخلّيكِ أو ه هيثبطِك إن أنتِ ما ت تواجهي الشراهة بتاعتِك دي بشكل كبير أوي. أحسن مواجهة في الحالة ديّة كلّها، إنِّك تشوفي الحاجة أو تشوفي النتايج الحاجات ديّة على المدى البعيد، هتلاقي نَفْسِك مع الوقت خلاص الإغراءات دي بدأت تبعد عنِّك واحدة واحدة.
بالضبط. كويس. إمم. إمم. أيوه صح. إمم. صح. إمم. صح عندك حق فعلًا، أنا بصراحة الموضوع إن أنا آخد الموضوع تدريجيًّا ده بجد هو فعلًا أنسب حل ليّا، وفعلًا أنا عايزة أقول لك إن أنا فعلًا محتاجة إن أنا أوعّي نفس نَفْسي أصلًا ثقافيًا ناحية ال الأكل الحلويات الكتير ده، لإن فعلًا أكيد تأثيره على المدى البعيد هيبقى سيء جدًا. بصراحة أنا استفدت جدًا من كلامك وبجد هامشي على النصايح اللي أنت قُلتها لي، وإن شاء الله برضه لو الموضوع ما ضبطش هابقى أرجع أكلّمك تاني، شكرًا جدًا ليك.
إمم. طبعًا. أكيد طبعًا، وأنا موجود كلّميني في أي وقت.